Сейчас же, если ты знаешь. Наверное, процентов 70, э, новостей, всяких статей люди пишут с помощью искусственного интеллекта. А искусственный интеллект э. Так как, э, я работаю в этой сфере и знаю много об этом, он очень часто, э, эм выплёвывает неправду. Вот, поэтому кстати, на эту тему, ам, э, посл из последних новостей австралийский, а, а австралийское правительство, ам, засудило компанию, которая им делала отчёт, какой-то очень большой. И там, ам, компания Deloitte была задействована, и ком и, и, отчёт стоил что-то какие-то бешеные тысячи- 440 тысяч австралийских долларов или что-то в этом духе. Вот, но оказалось, что 70 % этого отчёта- это полная ерунда. <chuckles> Потому что это была галлюцинация искусственного интеллекта. И и австралийский газ а, австралийское правительство засудило Deloitte, и они будут, э, им компенсировать, всё это.
М. Да, такое есть, да. Мгм мгм. Ага. Мгм. Так. Ага. Вау! Ага. М, мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, хорошо, что они, во-первых, заметили, что там 70 % просто, вилами на воде писано. Это н да. Ну и возможно, да, что искусственный интеллект пишет мгм.
Да. Но это такой прецедент, не не некислый такой прецедент, потому что, э, гигантские суммы там задействованы. Это же на уровне правительства. А правительство дальше будет ти тиражировать вот этот вот бред, этот, э, искусственного интеллекта.
Ну да, это же так новос да. Да Ну да, это на государственном уровне, да, это. Мгм. Да, это на государственном уровне. Это там, не так, что, где-то, кому-то, бабка переслала что-то. Да, согласна. Ну и да, и возможно, что искусственный интеллект пишет так, потому что, он знает, что от него хотят услышать, возможно. И
Да. И, э, ну, смотри, э, есть, э, у чек-лист, такой вот. Эм, несколько вещей можно сделать, если новость
Мгм. Мгм.
весомая, да, вот она что-то меняет в жизни, там, государства или твоей жизни, или там. То, 1 - посмотреть, кто её написал. Доверяю ли я, м, ресурсу? Э, доверяю ли я этому, э репортёру?
Мгм. Мгм. Окей. Мгм.
А, потом. Если там какие-то цифры упоминаются, их легко вбить в Google и проверить.
Мгм.
Причём, если ты владеешь несколькими языками, и там речь идёт о каких-то иностранцах или ещё, у тебя, м, больше возможностей проверить на других ресурсах, которые на тво на, э, тех языках, которые ты знаешь.